آآ، هو الشاورما السوري الفكرة في ال في ال في التتبيلة وفي طريقة تقطيع ال الفراخ، يعني بتبقى متقطّعة شرايح رفيّعة كده، فبتبقى سهل إن هي تت تتاكِل يعني، مع أي حاجة جانبية، أي طَبَق جانبي آآ، والتتبيلة بتاعتها بتكون يعني أي توابل عادية من أي مطبخ آآ، بس الفكرة إن هي بتبقى شرايح رفيّعة، بحيث إن هي لمّا تتحط في الزيت آآ، تستوي بسرعة يعني آآ، بس أهم حاجة يعني في حاجات أساسية زي مثلًا ال البُهارات اللي هي زي المَلْح والكمّون وكده، لازم.
إمم. إمم. إمم، إمم يعني اللي بيفرِق ال الشاورما السوري هي التتبيلة بتاعتها، إنها تتبيلة كويسة وبُهاراتها بتكون يعني مختلفة شوية و وفيها بقى يعني أكيد طعم مختلف لمّا بتاكلها يعني، آه، إمم.
بالضبط آه، و وطبعًا في حاجات تانية لازم تكون تتضّاف عليها عشان تبقى شاورما سوري مضبوطة، زي التوميّة والحاجات دي، طبعًا أنا برضه باحضّرها في البيت عادي يعني.
آه، زي التوميّة، امم. برضه بتحضّرها في البيت. آآ، طَب وال ال الخُبز بقى ليه دخل برضه إنك أنت برضه بيبقى مميّز شوية عن ال العادي يعني، إمم.
آه. <laughs> آه، أكيد، أكيد بس الخُبز أنا مش باعملُه في البيت يعني لِسّه المرحلة دي ما وصلنالهاش آآ، بنشتريه جاهز كده، اللي هو ال ال العيش الشامي الأبيض، أو العيش اللي هو السوري اللي هو ال الرقيّق ده، مش العيش العادي.
إمم. آه. تشتري جاهز، آه. أيوه، أيوه، أيوه آآ، هي بقى ال الشاورما ال ال السوري، يعني عادةً بيبقى فيها خُضار كده كتير، يعني والَّا والَّا بيبقى م يعني مكوناتها إيه بالضبط؟
آآ، أيوه هو الشاورما السوري بيبقى فيها خُضار بس مش زي ال الشاورما المصري، يعني الشاورما السوري آآ، مثلًا بقدونس بس مثلًا متقطّع صغيّر كده، آآ، بي بيدّيها طعم كويس يعني مع التتبيلة بتاعتها.
إمم. اهم. أيوه، أيوه، هو البقدونس ده أنا أنا عارفاه البقدونس ده <laughs> جميل، هيخلّي طعمها حلو جدًا، آه، إمم.
أيوه، هو بيبقى مشهور أكتر في ال إمم، بيبقى مشهور أكتر في ال في ال في الشاورما المصري، بس ممكن نحطُّه على الشاورما السوري عادي خالص، والتوميّة آآ، وأكيد بقى الخيار المخلِّل اللي هو متقطع شرايح رفيّعة ده، بيكون في ساندويتش بينقل ال التجربة يعني بتاع الشاورما السوري.
إمم. إمم. أيوه.